هاكون صادقة معاك إحنا ك كعرب، لإن أنا لأ، أنا دلوقتي حاليًا في دولة أجنبية، إحنا كعرب أنا ما ه ما خَدتش بالي من الموضوع ده الّا أمّا جيت البلد اللي أنا فيها، آآ ما عندناش ثقافة إن الأم ترتاح، حتّى لو الأب كان مُتعاون كعرب، كمصريين special بس كعرب برضه وخصوصًا يعني، بس لأ طبعًا برضه الخلايجة عندهم الخدّامات والدادا والحاجات دي، دي سيبك منهم دُول، كمصريات بقى هاتكلّم على المصريا <chuckles> بالضبط كمصريات آآ آآ اللي هو إحنا اتربينا إن إيه ده! أنتِ هتسيبي مسؤولية ولادِك أنتِ أوْلى ولادِك بالوقت ده، أنتِ إزاي هتقعُدي تتفرّجي على مسلسل؟!
إمم. تمام. تمام. س كعرب والّا ك آه، آه. آه. فاهمِك. آه. ماشي ش دي ناس معاها فلوس مش زيّنا. <giggles> آه، أحسا ربّوا لِك الإحساس بالذنب. <chuckles> تمام.
بالضبط، والله كنت ييجي لي أوقات كده اللي هو أنا هاموت وأنام، بس ما صدّقت هُم ناموا أنا محتاجة أقعُد أتفرّج بقى على المسلسل التركي بتاعي وأشرب كوباية نسكافيه، أعمل كوباية النسكافيه من هنا وألاقي نَفْسي بانام من أول 10 دقايق في المسلسل، اللي هو طَب إيه؟! طَب إيه، طَب أنا فين، لأ، ما أنا طول ما هُم موجودين ده وقتهم، فحسّيت إن إحنا إيه بأجّل لمّا يكبروا شوية يعني ماما تيج تقعد تقول لي "هيكبروا وهترتاحي" فاستنّيت هيكبروا دي
أيوه. بع يا الله! إمم. أيوه. أيوه، لا، لا، لأ هي ثانية واحدة بس حتّة ع لمّا أ يعني هتخلّص بس ثانوية عامة وهترتاح، هتخلّص الجامعة وهترتاح، هتخلّص ولادك هي يعني ما فيش يعني أنت بترتاح لمّا بتروح ال لمّا بتروح القَبر إن شاء الله هتبقى ت <giggles>
أيوه، ما فيش لا، لا <chuckles> السراب. <giggles> والله أعلم مش مضمونة، <chuckles> يعني بُصّ دي حتّى دي كمان مش مضمونة، لأ وأنا اكتشفت بعد كده يعني بعد السِنين دي كلّها أنا ولادي دلوقتي واحد 12 وال والبنت 14.5 قل 15، آآ آآ فعلًا اكتشفت إن أنا كنت باجري ورا سراب، اللي هو وقت لنَفْسي.
ما أيوه. فاهمِك. آه.
أنت فاهم، في حين بقى لمّا جيت هنا مختلفين تمامًا، اللي هو إيه ده فين الTime بتاعي، يعني أمّا أقول لها مثلًا إجازتي إيه في الweekend م تعالوا قابلوني أنا هاخرّج ولادي، طَب فين الTime بتاعِك أنتِ؟ آآ فين وقتِك؟ لأ، يعني عارف اللي هو إيه، <tsk> أنتِ بجد! أنتِ ما عندكيش يوم ليكِ؟
آه. آه. طَب وأنتِ ت و وأنتِ أتأثرتِ بيهم؟ أتأثرتِ بيهم؟